สวัสดีค่ะคุณบ้าน
ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมวก วันนี้คุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะ?
วันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเป็นพิเศษเลยค่ะ เพราะว่าทำงานเลิกดึกมาก ๆ เลย แล้วก็บวกกับเจออากาศที่ร้อน ๆ อีกคุณบ้าน ก็เลยรู้สึกเพลียมากเลย แล้วทางฝั่งคุณบ้านเป็นยังไงบ้างคะ?
อืม ก็วันนี้บ้านก็แบบ ก็คือแบบ ต ได้ ได้ ได้ตื่นสายมาช่วง แบบวันนี้ได้ตื่นสาย แต่ว่าก็มีออกไปข้างนอกบ้าน บ้านน่ะค่ะ แบบว่าไปทำงานค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ ร ร้อน ร้อนมากเลยค่ะ ออกจากบ้านตอนช่วงบ่ายเนี่ยค่ะ แดดก็แบบค่อนข้างแรง เพราะว่าที่ ที่บ้านอยู่แบบฝนไม่ตกด้วย แล้วก็แบบมีแต่แดด แล้วก็แบบไม่มีลมอะค่ะ ใช่ วันนี้บ้า ใช่เลย วันนี้บ้านก็แบบมีแบบเหมือน คำถามอยากจะมาถาม คุณหมวกค่ะ เกี่ยวกับงานน่ะค่ะ ใช่ ว่าแบบมีงานอะไรบ้างคะที่แบบคุณหมวกทำแล้วแบบรู้สึกทำแล้วแบบสนุกที่สุดคะ?
ค่ะ อืม โอ้ อืม ได้เลยค่ะ ทำแล้วสนุกที่สุด ถ้าเป็นตอนนี้น่าจะเป็นงานที่หมวกเองทำปัจจุบันอยู่นะคะ เพราะว่าหมวกทำงานเป็นคล้าย ๆ ลักษณะคอลเซนเตอร์ และก็คอยช่วยเหลือลูกค้าเวลาที่เขามีปัญหาเข้ามา ซึ่งแต่ละวันเราก็จะต้องมาลุ้นว่า เราจะเจอเคสอะไรคุณบ้าน บางเคสก็อาจจะเป็นเคสปัญหาโลกแตกเลย หรือว่าบางเคสอาจจะเข้ามาด้วยความ เหมือนว่าความใจเย็น เข้ามาพูดดี ๆ กับเรา ตรงเนี้ยเราก็จะสนุก ลุ้นกับมันแต่ละวันว่า จะเจออะไร
อา ค่ะ อา อืม อืม ค่ะ มีแบบ อา ค่ะ
แต่ว่ามัน ใช่ค่ะ
มีแบบลูกค้า แบบโวยวายอะไรบ้างไหมคะ? <chuckles>
ได้ค่ะ ทางคุณบ้าน เยอะ เยอะมากเลยคุณบ้าน เอาเป็นว่าวันไหนที่เราจะไม่เจอดีกว่า มันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้น เราอาจจะเป็นโรคจิตด้วยก็ได้ ที่รู้สึกว่าพอเจออะไรแบบนี้ แล้วพอเรารับมือได้ มันติดใจ อยาก ให้มี เข้ามาอีก ซึ่งมันก็ไม่เป็นเรื่องดีเท่าไร ถ้ามันจะเจอเคสที่ลูกค้าไม่พอใจเข้ามา แต่ว่าถ้าเราช่วยเหลือเขาได้มันก็โอเคนะคะ มันก็ปรับมูดให้เขาเย็น เย็นลงได้ตรงนี้
อ๋อ อืม อา ค่ะ อา ใช่ ๆ ๆ เข้าใจเลย <chuckles> ของบ้านจะเป็นคนแบบ
ใช่ ฟังดูเหมือนเราโรคจิตไหมคะเนี่ย? ค่ะ ใช่ มันสนุกแปลก ๆ
อาจจะแบบ อาจจะแบบไม่ ไม่ ไม่ ไม่ได้แบบชอบแนวคุณหมวกเท่าไร รู้สึกว่ากลัวตัวเองแบบ หัวเสียจริง ๆ เคยหัวเสียนะคะ คือ คือแบบอย่างตัว ตัวบ้านเองอะก็เคยทำงานแบบคล้าย ๆ เป็นแบบ Marketing หุ้น ใช่ไหมคะ แล้วก็รู้สึกว่า อา เราต้องรับสาย อาจจะแบบคล้าย ๆ คุณหมวกเลย ก็คือแบบตอน มันต้องติดต่อแบบลูกค้าเนาะ ต้องคุยกับลูกค้า อย่างเงี้ย ใช่ บ้านก็แบบ เออ เคยแบบทำงานแบบคุยกับลูกค้าแล้วแบบเป็นคนแก่ แล้วเขาก็แบบสั่งหุ้นเราทีแบบ คือแบบให้คีย์ทุกวันอะค่ะ ใช่ ๆ ๆ ให้คีย์หุ้นทุกวัน แบบเหมือนต้องโทรหาเขาทุกวันก่อนตลาดเปิด อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบคีย์หุ้นแบบเป็นยี่สิบ เป็น 20 ตัวเลยนะคะ แต่หุ้นแต่ละตัวเขาอะก็คือแบบตั้งแบบห่าง ๆ จะซื้อจะขาย ก็คือห่าง ๆ คือแบบมันแทบไม่มีวันถึงเงี้ย ก็คือแบบวัน ทุกวันเราก็คือเหมือนตั้งฟรี ตั้งฟรี เพราะว่ามันไม่แมตช์ ไม่แมตช์ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่ ก็รู้สึกว่า เออ มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อ แต่พอเอาลูกค้าคนเนี้ยออกไปได้อะค่ะ เหมือนแบบ เออ เราไม่ไหวแล้ว เลยไปบอกหัวหน้าว่าแบบ "ไม่เอาแล้วคนนี้" ขอโยนไปให้คนอื่น ก็รู้สึกว่าการทำงานเรารู้สึกสนุกขึ้นค่ะ มันได้แบบ เหมือนแบบไม่ต้องแบบมานั่งคอยเสียเวลากับลูกค้าคนเดียว แล้วมันก็ไม่แมตช์อะค่ะ แบบเอาแบบเวลาแบบไปพูดคุยขายหุ้นให้ลูกค้าคนอื่นดีกว่า แล้วการที่แบบลูกค้าอะเชื่อเรา ซื้อตามเรา อย่างเงี้ย มัน เรารู้สึกว่า เฮ้ย เรารู้สึกดีอะค่ะ ที่แบบ เฮ้ย เราแบบเอาข้อมูลเราไปพูด แล้วแบบเขาเชื่อเรา อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า เออ มันทำให้เราแบบรู้สึกดี ใช่ ที่แบบ เฮ้ย อย่างน้อยก็แบบ ข้อมูลเรา อะไรเงี้ย ลูกค้าก็แบบน่าเชื่อถือ ก็เลยแบบซื้อตาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ค่ะ อืม ค่ะ เออ เข้าใจได้ อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ โอ้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เหมือนคุณบ้านฟีลแบบว่าพอเหนื่อยกับงาน แล้วฉันต้องมาเหนื่อยกับคนอีกมันก็เลยทุกข์ใจหรือเปล่าคะ แล้วพอสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจตัวเนี้ยออกไปปุ๊บ เราก็กลับมาสนุกกับงานได้มากขึ้น โฟกัสได้มากขึ้น ตัวนี้น่ะค่ะอาจจะเป็นที่คนด้วย
ใช่ ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ จะเป็นอย่างงั้นเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ออกไปปุ๊บ ใช่ไหม เขาก็แบบเขาก็ไม่อยากออก ออกไปจากเราด้วยนะ เขาบอกว่า "เออ อยู่กับเราแล้วแบบ"
อืม อืม ค่ะ สบายใจหรือเปล่าคะ?
ใช่ อยู่กับเราแล้วแบบ มันโอเค ใช่ ใช่ค่ะ แต่เราบอกว่า "ไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้ว เขาแบบ หัวหน้าจับ จับคุณแบบโยกไปแผนกอื่น แล้ว" อะไรแบบประมาณนี้ "เรา เราจะเจอกันไม่ได้แล้ว" ใช่ค่ะ ก็แบบ เขาก็โดนจับไปอยู่แผนกอื่นเลย เพราะแบบไม่มีใครแบบรับเขาแล้ว อะไรแบบประมาณเนี้ย เพราะว่า ค ที่แบบ ที่เขาให้คีย์มา อย่างงี้ มันก็ไม่ค่อยแมตช์ มันก็แบบ มันเป็นการเสียเวลา แล้วแบบเสียสุขภาพจิตด้วย บางทีแบบฟังเขาแบบบ่นนู่น บ่นนั่น บ่นนี่อะค่ะ ใช่
ค่ะ อืม โอ้ เข้าใจได้นะคะ เป็น ยิ่งเป็นลูกค้าที่สูงอายุก็คือเขาค่อนข้างที่จะแอบ เอาจริง ๆ เหมือนแอบเยอะนิดหนึ่ง เขาจะเหมือนคอยบ่นว่า ตัวเองทำ เธอจะต้องทำทุกอย่างให้เขา
ใช่ ใช่
มันก็กลายเป็นว่าเราเหนื่อยตัวเราเองค่อนข้างมาก
ใช่ ใช่ค่ะ มันเหนื่อย แล้วก็แบบถ้ามันแมตช์หรือเขาซื้อเยอะ ๆ อย่างเงี้ย เราก็จะทนได้นะคะ แต่อันเนี้ยก็คือแบบมันไม่แมตช์ <chuckles> ใช่ มันไม่แมตช์เลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ มันเป็นการทำงานที่แบบ มันเสียเวลาดีกว่า ใช่ แล้วมันเสียสุขภาพจิตด้วยค่ะ พอเขาเอาลูกค้าคนเนี้ยออกจากเราไปปุ๊บ เรารู้สึกว่า เฮ้ย งานที่เราทำมันก็สนุกเหมือนกันนะ อะไรแบบประมาณเนี่ย ในการที่แบบ เออ เราต้องมานั่งคีย์เขาทุกเช้า ๆ อย่างเงี้ย ก่อนตลาดเปิด เราเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปเชียร์หุ้นให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ย มันยัง มีค่า มันยังแบบ มันยิ่งสนุกกว่าเลย อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ ใช่
อืม ไม่ได้เลย <chuckles> อืม ก็คือคุณบ้านรู้สึกอัดอั้นตันใจมากใช่ไหมคะกับลูกค้าท่านนี้?
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ
ฟังแล้วรู้สึกอัดอั้นมากจริง ๆ อืม แล้วแบบนี้นะคะทาง ค่ะ ทางคุณบ้านเองเคยมีช่วงเวลาที่ทำงานแล้วลืมเวลาไหมคะ? เพราะว่ามันสนุกมากเลย เหมือนว่าทำแล้วเพลินไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ
ใช่ค่ะ พ ค่ะ จริง ๆ ไม่มีเลยค่ะ เพราะบ้านเป็นคนขี้เกียจทำ งาน ก็คือ ก็คือแบบจะดูเวลาตลอด ใช่ จะแบบ สารภาพเลยก็คือจะดูเวลาตลอด เวลาแบบตลาดใกล้ปิด อย่างเงี้ย ก็เริ่มแบบเก็บคง เก็บของแล้ว เตรียมกลับบ้านแล้ว ยังแบบ ยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นเท่าไรเลยค่ะ รู้สึกว่าการกลับบ้านแบบ คิดถึงบ้านมากกว่าทำ งาน อาจจะแบบเป็นคนขี้เกียจนิดหนึ่ง อะไรแบบประมาณนี้ แต่ว่าเวลาทำงานก็แบบเต็มที่กับนาน แต่ว่าก็เต็มที่อยู่ ก็เต็มที่ เต็มที่อะค่ะ เหมือนแบบเราต้องมาแต่เช้า ใช่ไหม ตลาดเปิด 10 โมง ก็แบบ เออ มา 9 โมง ต้องแบบมาคอยหาข้อมูลข่าวนู่นนั่นนี่ แบบมาติดตามข่าวเพื่อแบบเอาไปคุยกับลูกค้า ไปให้ข้อมูลลูกค้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วของคางคุณหมวกล่ะคะ เคยมีช่วงเวลาหรืองานไหนที่แบบทำแล้วแบบลืมเวลาเพราะสนุกมาก ๆ บ้างไหมคะ?
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ก็คือ ตรงนี้เป็นบ่อยค่ะ เพราะว่ามันเพลิน เราสนุกกับการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้ลูกค้าน่ะค่ะ แล้วพอทำไปเรื่อย ๆ มันก็คอยหาข้อมูลมาจัดตรงนี้ ๆ พอดูเวลาอีกทีหนึ่งมันเลิกงาน ไปแล้วน่ะค่ะ มันก็เลยเวลางานตลอดเลย มันรู้สึกว่ามันทำเพลินได้เรื่อย ๆ นะคะ เราอาจจะเป็นคนบ้างานด้วยมั้ง มันก็เลยชอบ อะไรแบบนี้น่ะค่ะ แต่ว่าก็คือคุณบ้าน คือเป็นคนที่ตรงเป๊ะเวลาเลย ก็คือเหมือนรอจังหวะเลยใช่ไหมคะ? พอเวลาเลิกปุ๊บ ก็ออกเลย
โอ้ อืม โอ้ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แต่คุณหมวกก็คือแบบเป็นคนที่แบบ โอ้ ขยันเนาะ แบบว่าสนุกสนานกับการงานด้วย อาจจะเป็นแบบงานที่แบบทางคุณหมวกชอบพอดีด้วยใช่ไหมคะ อันนี้ ใช่ไหมคะ? ก็เลยแบบ เฮ้ย รู้สึกสนุกสนาน อืม
อือ ใช่เลยค่ะ ใช่เลยค่ะ เรียกว่าเป็นความเพลินดีกว่าค่ะ พอได้ทำอะไรที่มันชอบ มันก็เพลินทำไปได้เรื่อย ๆ มันไม่ได้รู้สึกกดดัน หรือว่าเครียดอะไร แต่ว่าถ้ามันเป็นงานที่ไม่ชอบเมื่อไร เราจะเป็นแบบคุณบ้านเลย เรารอเวลาที่มันตรงเป๊ะ เราออกจากออฟฟิศเลย
อืม อืม ค่ะ ของ อ๋อ <chuckles> ของบ้านที่ชอบ ก็เพราะว่าแบบ <tsk> มันเหมือนเพื่อนร่วมงานดีด้วยอะค่ะ แล้วก็หัวหน้างานดีด้วย อะไรแบบประมาณนี้ มันก็เลยค่อนข้างที่จะชอบตรงนี้นิดหนึ่ง เพราะว่าอย่างแบบ อย่างแบบเคย ก็เคยมีเพื่อนอยู่แบบเหมือนโบรกเกอร์อื่นอะค่ะ ก็เคยแบบไปถาม ไปถามเขา อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าแบบ
ใช่ จะเป็นสายตรงเวลาค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้น อืม ค่ะ
ถ้าเป็นโบรกเกอร์เขาอะ มันจะไม่เหมือนโบรกเกอร์บ้าน คือจะต่างคนต่างอยู่ ข้าวยังต้องกินคนเดียวเลย อะไรเงี้ย แต่ของเราก็คือแบบ ไม่ มันแบบทุกคนก็คือมากินพร้อมกัน อะไรเงี้ย แบบ เฮ้ย เรียกกันชวนกันไปกิน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้อบอุ่น แล้วมันเหมือนแบบ วลาเราแบบติดปัญหา หรือติดขัดงาน อย่างเงี้ย เราสามารถบอกเพื่อน ถามเพื่อนร่วมงานก็ได้ หรือจะไปถามหัวหน้าให้เขาแบบช่วยแก้ไขปัญหา อย่างเงี้ย มันก็แบบมีแต่คนที่แบบ พร้อมเต็มใจจะช่วยเราอะค่ะ ก็เลยรู้สึก เออ มัน มันก็เลยแบบใจฟูตรงนี้ที่แบบ เฮ้ย มันไม่เหมือนโบรกเกอร์อื่นตรงที่แบบ โบรกเกอร์อื่นก็คือแบบตัวใครตัวมันนะ ทำผิดก็คือแบบ เออ แก้ปัญหา รับผิดชอบเอาเอง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ
อืม อ๋อ ตรงนี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทางคุณบ้านเองรู้สึกว่าสนุกกับงานมากขึ้นใช่ไหมคะ? ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากหรือว่าน่าเบื่อ
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็รู้สึก เออ มันสนุกกับงานมากขึ้น ตรงที่แบบหัวหน้างานเราดีด้วย เพื่อนร่วมงานเราดีด้วย มันก็เหมือนแบบสภาพแวดล้อมเราดีอะค่ะ เราก็ เออ ทำงานได้ อยู่ได้ อะไรแบบอย่างเงี้ยเลย ใช่
อืม อันนี้ค่อนข้างจริงนะคะ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเป็น เหมือนว่าเป็นตัวบวก ด้านบวกเนาะ ที่จะช่วยให้คนทำงานสนุกมากขึ้น ต่อให้จะเจองานที่มันแย่ ๆ หรือว่ามูดแย่ ๆ ก็ตาม แต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่กับทีมที่ไม่ดี หัวหน้าไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่ดี ตรงเนี้ย แล้วพอเราเหนื่อยกับงานไม่พอมาเหนื่อยกับคนอีก อันเนี้ยมันจะทำให้เราแบบรู้สึกท้อแท้ หดหู่ อันนี้คุณบ้านเป็นไหมคะ?
ใช่ เป็นค่ะ เป็นค่ะ เป็น เคยเป็นอยู่ แล้วมันแบบ <tsk> มันเหมือนมันไม่มีความสุขอะค่ะ แค่แบบ แค่แบบถ้าเจออย่างเงี้ยนะ มันแบบแค่แบบอยาก ไม่ มันแบบแค่ก้าวขาออกไปแบบ ไปทำงานมันก็ไม่อยากไปแล้ว ถ้าเจอแบบสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมงาน หรือแบบหัวหน้างานที่ไม่ดีอะค่ะ
อืม อันนี้ค่อนข้างที่จะมีส่วนมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นตัวหมวกเอง มีเพื่อนร่วมงานดี ๆ มีหัวหน้าทีมดี ๆ ตรงเนี้ย มันรู้สึกว่าอยากไปทำงานทุกวันเลย เพราะว่าเราจะได้ไปเมาท์ เมาท์เรื่องงานด้วย เมาท์เรื่องนู้น เรื่องนี่ด้วย แล้วก็ทำงานสนุก ๆ ไปด้วยตรงนี้นะคะ มันก็จะรู้สึกว่าเวลาทำงานมันผ่านไปเร็วมากยิ่งขึ้น เหมือนเวลาแป๊บ ๆ ๆ ๆ ก็กลับบ้านแล้ว ประมาณนี้น่ะค่ะ แต่ถ้าเมื่อไรงานน่าเบื่อปุ๊บ เราจะนั่งนับเวลาเลิกงานตลอดเลย ค่อนข้างทรมาน
ใช่ อ๋อ อา ค่ะ จริงค่ะ จริงค่ะ จริงค่ะ ของ ของบ้าน อย่างเงี้ย มันก็แบบทำโบรกเกอร์ มันก็แบบใช้เวลาแบบทำงาน เวลาที่แบบทำงานจริง ๆ อะมันก็ค่อนข้างน้อยนะ ก็รู้สึกว่า เออ มันชอบด้วยแหละ เพราะว่าแป๊บ ๆ ก็ได้กลับบ้านแล้ว แบบเข้างานก็แบบ เข้างานก็แบบ อา 9 โมง แล้วก็แบบไป 9 โมงเนาะ ไปหาข้อมูลนิดหนึ่ง อะไรเงี้ย ไป 9 โมงนิด ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบทำ ๆ ๆ ไป เที่ยงครึ่งพักแล้ว พักเสร็จกว่าจะเข้างานอีกทีบ่าย 2 ครึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ บ่าย 2 ครึ่ง ก็พัก 2 ชั่วโมงเลย อย่างเงี้ย ใช่ มันก็รู้สึกว่า มันแบบ เหมือนมันมีเวลาผ่อนคลาย แบบเวลากินข้าวก็ไม่ต้องรีบกิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึก เออ มันก็ค่อนข้างที่มันจะแบบ <tsk> งานมันไม่ได้อัดแน่นจนเกินไปค่ะ พอแบบบ่าย 2 ครึ่ง ทำงาน ใช่ไหมคะ 4 โมง สี่สิบห้า เลิกงานแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ อื้อฮือ! ทำ โอ้ ดีมากเลยนะคะเนี่ย
ใช่ มันก็เลย ใช่ ๆ ตอนนั้นมันก็เลยรู้สึกว่า เออ มันชอบตรงที่ว่าเวลางานมันน้อยด้วย เพราะว่าบ้านเป็นคนแบบขี้เกียจทำ งาน อะไรอย่างงี้ แล้วก็แบบเพื่อนร่วมงานดีด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบเวลาทำงานมันแบบเหมาะสมกับเราอะค่ะ มันรู้สึกว่า เออ มันทำปุ๊ป แล้วมันก็เบรก ทำปุ๊ป แล้วก็เบรก บางที่มันยิงยาวสี่ 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงเลย กว่าจะได้พัก อย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่าร่างกายมันล้าด้วยอะค่ะ ใช่ แต่พอนี่เหมือนเวลามันแบบนิด ๆ อย่างเงี้ย มันก็ทำให้เรา เฮ้ย ไปเช้าดีกว่า จริง ๆ มันก็จะมาแบบก่อน 10 โมง แบบ 9 โมง 45 อย่างเงี้ย มันก็มาได้ใช่ไหมคะ เพราะว่า 10 โมงตลาดเปิด แต่เราก็ เออ มา 9 โมงนิด ๆ แล้วกัน เออ มาหาข้อมูลหน่อย มันก็รู้สึกว่า เออ เราแบบ เออ เรามีไฟอยากจะหาข้อมูล หานั่น หานี่ เพื่อแบบไปคุยกับลูกค้าเรา อะไรเงี้ยค่ะ เหมือนก็แบบอยากจะแบบหาเรื่องไปแบบ ใช่ ชวนให้ลูกค้าเชื่อถือเรา อะไรแบบประมาณนี้ มันก็เหมือนแบบ คิดว่ามันก็แบบ <tsk> เหมือนช่วยให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอะค่ะ เหมือนแบบ เออ เราก็ทำเอง อะไรอย่างเงี้ย ใช่
โอ้ อืม ค่ะ อ๋อ พอเรารู้สึกว่างานมันสนุก ก็คือมันจะทำให้งานเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ เพราะว่าเราทำแล้วมันก็เพลินเนาะ มันก็รู้สึกว่าเราอยากทำเรื่อย ๆ
อา อา ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็แบบเห็นด้วยเลยค่ะ ก็จะเป็นอย่างงั้น อย่างที่แบบคุณหมวกว่าเลย แล้วก็แบบเจอลูกค้าที่แบบน่ารักด้วยค่ะ <chuckles> มันก็แบบ มันก็แบบไม่ต้องแบบเครียดเนาะ บางทีเจอลูกค้าแบบไม่ค่อยน่ารัก อย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่า เออ วันนี้แบบทำไมเกิดแต่กับเรา อะไรแบบประมาณ นี้ ใช่
อืม ตรงนี้เข้าใจได้ค่ะ เพราะว่าบางทีเจอลูกค้าที่ไม่น่ารัก มันก็รู้สึกว่ามันหดหู่ใจเหมือนกันเนาะ เพราะว่าคนเราเวลาโดนว่าอะไรรุนแรงเยอะ ๆ ตรงเนี้ยมัน จิตใจมันก็อ่อนไหวได้ง่าย บางทีเราได้ฟังสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาเยอะ ๆ มันก็จะเหมือนเป็นการหมักหมมอะค่ะ ทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดตะกอนเล็ก ๆ ในใจเนี่ยค่ะ อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าก็ได้น่ะค่ะ พวกงานสายที่มันเป็นได้คุยกับลูกค้าเยอะ ๆ ตรงเนี้ยมันควรจะมีเป็นเหมือนการพบจิตแพทย์ด้วยน่ะค่ะให้เป็นสวัสดิการของบริษัท
ใช่ ใช่ อา อืม ของทาง ของทางคุณหมวกมีไหมคะ?
ถ้าเป็นบริษัทเก่ามีค่ะ ใช่ค่ะ ถ้าเป็นบริษัทเก่าจะมีเป็นแบบปรึกษาจิตแพทย์ได้ฟรี เพราะว่าป้องกันไม่ให้ทาง เหมือนว่าพนักงานตรงเนี้ยเหมือนเก็บความรู้สึกแย่ ๆ ตรงเนี้ยมากเกินไป ใช่ค่ะ เครียดมากเกินไป
แบบสวัสดิการ อืม เครียดใช่ไหมคะ? อา อืม ของ ของบ้านไม่มี ของบ้านเหมือนแบบถ้าแบบลูกค้าไม่ดี ก็จะแบบไปบอกหัวหน้าเลย บอกว่า เอา เอาออกให้หน่อย <chuckles> เอา เอาให้ใครก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ๆ จะเป็นแบบนี้เลย แต่ถ้า ถ้าสมมุติว่าในแผนกเรา อย่างเงี้ย ไม่มีใครอยากได้ลูกค้าคนนี้แล้ว เขาก็จะแบบ Move Move ไปที่แบบแผนกอื่นเลย อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ มันก็ค่อนข้างดี เพราะว่า แต่เราก็แบบไม่ใช่ว่าเราแบบ เป็นคนเลือก เป็นคนเลือกมากนะคะ แต่ก็คือแบบ มันไม่ไหวจริง ๆ ก็แบบ เออ มีเหตุผลไปแบบ ไปเล่าให้เขาฟังว่า แบบ เออ คีย์มาก็ไม่ค่อยแมตช์ เสียเวลาแบบไปคีย์ แบบไปนั่งคุยกับลูกค้าคนอื่นดีกว่า อะไรอย่างงี้ ใช่ แล้วแบบบางทีอย่างงี้ คนแก่เขาชอบมาแบบดูถูกเรา แบบพูดจาแบบกระทบกระทั่งเรา อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่สมควรที่จะโดนแบบนี้อะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ ร เราแบบทำแล้วเรารู้สึกว่า เออ เรารู้สึกว่า เออ จิตใจเราแบบจิตตก เราไม่อยากมาทำงานเลย เราแบบเรากลัวเวลา 9 โมงครึ่งมาก แล้วก็บอกกับหัวหน้าไปอย่างงี้เลยนะคะ ว่าแบบ เออ "กลัวเวลา 9 โมงครึ่งมาก ที่ต้องแบบมานั่งคีย์ข้อมูลให้ลูกค้า" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ค่ะ ฮ เอาออกให้หน่อย <laughs> ค่ะ ค่ะ อืม อือ ตรงกันข้าม ค่ะ โอเคค่ะ ถ้าตรงกันข้าม ใช่ค่ะ ถ้ามันเป็นในส่วนของงานที่มันรู้สึกสนุกมาก ๆ ก็คือเราเต็มที่กับงานค่อนข้างที่จะมากเลย เหมือนที่เราเคยแจ้งไปน่ะค่ะว่าเราทำงานชอบเลิกเลตตลอด เพราะว่าเราทำแล้วเราก็เพลินไปเรื่อย ๆ มันจะส่งผลให้งานตัวเนี้ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานออกมาได้ดีมากขึ้น เพราะว่าเราใส่ใจกับลูกค้า มีความสนุกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้น แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า เป็นงานที่เราทำแล้วไม่สนุกเลย มันจะรู้สึกทรมานเนาะ แล้วบางทีความรู้สึกแย่ ๆ ตัวนั้นน่ะมันจะทำให้เราทำงานได้ไม่ค่อยดีด้วย ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพน่ะค่ะ
เพราะแบบ ใช่ค่ะ ค่ะ ของคุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะ? อืม อืม อา ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ จิตมันจะตกไปเลยค่ะ มันจะแบบไม่อยากมาทำงานเลย อะไรเงี้ย มันเป็นความรู้สึกตั้งแต่แบบออกจากบ้านเลยนะคะ ถ้าแบบช่วงที่แบบเราเจอลูกค้าที่แบบไม่ดีอะค่ะ แต่พอออกไปปุ๊บมันก็แบบ อา ปลด ปลดล็อกแล้ว อะไรอย่างงี้ เราก็แบบ เออ อยากไปทำงาน รู้สึกสนุกกับงาน รู้สึกกับการหาข้อมูลใหม่ อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ
อืม ก็คือคุณ คุณบ้านนี่รักลูกค้ามาก ๆ เลย ชอบจังหวะคุณบ้านแบบเล่ามากเลยว่าแบบออกลูกค้าตรงนี้ได้น่ะค่ะ
ใช่ ใช่ ๆ ชอบเชียร์ค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมวกมากนะคะ ที่แบบมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน งานกันค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
อืม ได้ ค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ